Sag mal, was rätst du Neulingen beim Entdecken von neuen Geschmäckern?
Oh, da kann ich erst mal direkt 'n Beispiel zu geben, wie ich das gemacht habe. Du musst dir vorstellen, ich, äh, komme aus einer deutsch-türkischen Herkunft und ja, wir bevorzugen eigentlich die türkische Küche da 'n bisschen mehr und, ähm, essen eigentlich auch, äh, zu Hause im Haushalt nur von der türkischen Küche. Und ja, irgendwann kam ich dann, glaube ich, 2015 ähm, in einem Urlaub in Bosnien, wo ich mich dann halt ich glaube das war auch eine der ersten Male, wo ich außerhalb der Türkei gereist bin, ähm, oder zumindest halt auch die Küche des Landes ausprobiert habe. Da war ich nämlich in Bosnien, und da gibt es halt bestimmte ähnliche Akzente, was jetzt die was jetzt das Essen angeht, ne? Sei es jetzt Cevapcici oder Ajvar oder Kaymak. Das sind ja so ähnliche Sachen, die man halt auch in der türkischen Küche hat. Cevapcici ist so was wie Kebab, aber halt nur in so Miniwurst-Form quasi, musst du dir vorstellen. Und, äh, Kaymak ist halt so 'ne so 'ne Art von
Mhm.
Frischkäse, die so f erstens 'n bisschen cremiger ist, aber auch süßer im Geschmack. Und das haben wir jetzt halt, ähm, in der türkischen Küche auch. Und da habe ich halt für mich gemerkt, okay, du hast dich 'n bisschen ausprobiert und guck doch mal, dass du 'n bisschen vielleicht
Okay.
ne, im bekannten Kreis noch bleibst, aber trotzdem gleichzeitig ins Neue gehst. Da habe ich mir in anderen Küchen nach Dingen gesucht, die halt strukturell oder auch geschmacklich vertraut waren. Da bin ich rüber in die orientalische Küche gegangen, habe Gerichte aus, äh, Libanon, Syrien, Israel quasi für mich ausprobiert, ne? Sei es jetzt Humusvarianten, ne? Da gibt's zum Beispiel Lebne oder Zatar. Das sind alles so ähnliche Sachen, die halt an nur 'n bisschen anders gewürzt sind. Das schmeckt okay, da hast du dich auch ausprobiert und, äh, g hast du dann jetzt 'n bisschen vielleicht m das Ganze erweitert, bist rüber zu Zentralasien gegangen, sei's jetzt die kasachische Küche oder die usbekische Küche. Im Türkischen gibt's zum Beispiel Manti. Manti sind so gefüllte Teigtaschen, die so mit m ja, l Rindfleisch gefüllt sind, mit Hackfleisch. Und da sind die Varianten halt 'n bisschen größer. Das sind halt so wie in der chinesischen Küche halt einfach Dumplings, ne, die man so kennt, die halt 'n bisschen größer sind, aber geschmacklich sehr ähnlich.
Mhm, auch so gedämpft dann?
Ja ja, die sind nicht gedämpft, aber, ähm, die sind halt gekocht im Wasser, aber, äh, sind halt geschmacklich trotzdem sehr ähnlich. Aber gut, dass du fragst. Dann habe ich halt den Mut, äh, zu Kontrasten für mich gefunden, ne? Also, ich habe gedacht, okay, die türkische Küche ist sehr ausgewogen. Du hast jetzt 'n paar ähnliche Küchen ausprobiert, was für dich okay war. Probier doch mal bewusst Gegensätze, ne? Sei es jetzt säurebetontere Küchen wie zum Beispiel die vietnamesische oder thailändische Küche. Oder vielleicht 'n fermentiert, ne? Koreanische Kimchi, was so 'n bisschen auch den den türkischen Gewürzgurken ähnelt oder den deutschen Gewürzgurken, so wie man's eigentlich ausm Supermarkt kennt.
Ah, okay.
Ja, oder 'n bisschen auch bitter und rauchige, äh, Küche, sei's jetzt die mexikanische Küche, ne, mit den, ja, Moles oder gegrillten Chilis. Ja, da habe ich, äh, halt den Mut 'n bisschen auch zusammengefasst und halt quasi für mich entdeckt, dass auch verschiedene Küchen aus verschiedenen Kontinenten mich sogar ansprechen. Und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert ja ganz gut. Und der da habe ich quasi für mich dann herausgefunden, wie man das Ganze vielleicht angehen könnte.
Ja, also war so Schritt für Schritt graduell, ne? Erst so, was ist so vertraut, aber 'n bisschen anders, und dann immer mehr in diese, äh, sagen wir mal, Extreme gegangen?
Genau, genau. So das ist halt auch genau das, was ich so Leuten, äh, wirklich ans Herz legen würde, was wenn sie wirklich Interesse daran haben, so neue Küchen zu entdecken, dass man da vielleicht 'n bisschen klein anfängt, ne? Varianten ausprobiert, die ähnlich sind, zum Beispiel, dass man sich da okay, du magst Kartoffeln. Wie magst du deine Kartoffeln? Du magst du magst deine Kartoffeln ja, jetzt sage ich's mal einfach, es mashed mashed Potatoes einfach, ne, dass du da, ähm, vielleicht was in die Richtung ausprobierst dass du da statt Mashed Potatoes also Kartoffelbrei, da vielleicht mal Süßkartoffeln ausprobierst und guckst, dass du zum Beispiel, wenn du Käse magst, mal Ziegenkäse ausprobierst, ne, statt normalen Käse. Dass du sich einfach langsam und sicher also mit kleinen Schritten dann vielleicht in neue Küchen we wagst. Das wäre vielleicht so das 1. was mir dazu einfällt, wie ich wie so 'ne wie so 'n Neuling quasi, ne, so 'ne neue Küche für sich entdecken kann.
Fritiert. Ja. Ja, ja, verstehe. Wie wie würdest du mit Abneigung umgehen? Ähm, zum Beispiel Austern ist ja so 'n heiß heikles Thema. Die meisten Leute sind ja irgendwie sehr verhalten, wenn es wenn es darum geht. Ich persönlich habe auch so 1 probiert und dann war okay, ich habe das dann gegessen. Also, es war auch meine dumme Idee. <laughs> Ich habe meine Freunde dazu auch 'n bisschen gezwungen. Wir haben so 'n Kochabend gemacht und, ähm, ich glaube, die meisten haben seitdem nie wieder eine gegessen. Ich bin aber so 'n Typ, ich habe mir gesagt: „Ey, es gibt Leute, die finden das richtig gut.“ Und ich fand so, hm, na ja und gehe jetzt jedes Jahr einmal zurück und sage, okay, ich esse jedes Jahr einmal irgendwo 'ne Auster oder 2, um um einfach zu gucken, so, verändert sich da irgendwas? Wie wie gehst du damit um?
Also ich, ähm, habe mich ja quasi langsam langsam probiert und ich bin halt auch 'ne Person was ich dann halt dementsprechend halt für mich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar kein Problem habe, neue Küchen auszuprobieren. Ähm, es macht mir halt Spaß, allgemein neue Sachen kennenzulernen. Also der Person muss es auch wirklich Spaß machen, dann neue Sachen kennenzulernen. Und da darf auch nicht wirklich so 'ne Hemmschwelle existieren, die man überwinden muss. Sei es jetzt, du bist in Indien und willst 'n Streetfood, äh, Vendor quasi ausprobieren. Da würde ich dir jetzt nicht raten, da quasi, ne, irgendeinen, äh, Streetfood auszuprobieren, wo du merkst, okay, das ist jetzt unhygienisch. Da, äh, würde ich natürlich 'n bisschen vorsichtiger sein. Und vor allem, wenn man auch etwas ausprobiert hat, wenn's der Person nicht gefällt, dass man jetzt auch nicht wirklich, nur weil man so sein will, weiterhin sich dazu zwingen sollte. An ansonsten kann man ja, wie gesagt okay, du hast gemerkt, indisches Essen ist nichts für dich, dann kannst du ja mal vielleicht in der koreanischen Küche was ausprobieren oder in der französischen Küche oder in der mexikanischen. Also dass du guckst, was zu deiner m Geschmacksorientierung eher passt. Bist du eher 'ne Person, die, ja, scharfes Essen mag? Bist du eher 'ne Person, die Fisch, äh, mag? Und da kannst du ja mal wirklich gucken da kannst du sogar bei 'nem britischen Restaurant Fisch und Chips essen dass du wirklich erst mal guckst, okay, was gefällt mir vielleicht und was gefällt mir nicht so dass du dich da halt dementsprechend erst mal orientierst und dann halt auch nich nicht zwingst, irgendwas ausprobieren, wo du dir vielleicht wirklich ähm, geschmacklich keine Interessen bei dir siehst, ne?
Ja, okay. Also wieder nicht direkt in die Vollen nicht zu sehr in die Extremen. Und, ähm, es gibt ja auch so dieses, Acquired Tasting, ne, was man vielleicht auch bei Austern dann ganz oft hat. Ähm, aber davon würdest du dann e erst mal eher abraten und sagen: „Okay, es gibt so viel gute Sachen, mach dir erst mal 'n Geschmacksprofil von dem, was mag ich wirklich? Und bau danach dann quasi weiter aus, wenn du das möchtest."
Ich weiß tatsächlich nicht, was dieses Oyster Essen ich weiß, was das heißt. Kannst du mich da vielleicht 'n bisschen erläutern?
Äh, ja, klar. Ähm, Austern sind so was wie Muscheln, die wachsen an der ähm, zum Beispiel in der Bretagne an an der französischen Küche. Da d die w die wachsen an Steinen oder an, äh, Felsen im Wasser und werden dann geerntet. Und so 'ne Auster ist wie 'ne wie 'ne große Muschel, ne? Und du du musst so mit so 'nem Austernmesser dann reinpieken, schneidest das da so auf und dann ist da halt diese lebendige Muschel drin. Und da kommt 'n bisschen Zitrone rauf und die Muschel hat auch immer so 'n bisschen noch von diesem Meerwasser drin. Und dann ja?
Ganz kurz. Also, ich weiß, was Austern sind, aber ich ich dachte, du meinst jetzt was anderes. Also gi ging's jetzt spezifisch darum, dass dass ich nichts von Austern halte? Oder ich d ich dachte, es ginge um was anderes?
Okay. Ach so, ne, ich meinte, dass, äh, da d um dieses Acquired Taste also dass dass man dass man es gibt so Sachen, die man im 1. Moment nicht mag oder die ganz viele im ersten Moment nicht mögen, aber wenn man sie öfter probiert und immer wieder mal probiert, dass man so langsam so 'n Geschmack dafür entwickelt, weißt du? Und ich ich glaube, Austern ist so ein Ding, wo das so ist. So, das das magst du am Anfang nicht. Wenn du aber über Jahre immer wieder da rangehst, dann wirst du halt irgendwann so das auf einmal so schätzen und, <chuckles> essen lernen quasi. Das das meinte ich.
Ach so. Ja, das muss dann wahrscheinlich so was wie Bier sein, ne, dass man das immer wieder probiert, bis es einem gefällt. Ähm, ja, okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich 'n Fan von so was bin. Man muss sich wirklich nichts erzwingen oder ich ich sehe das irgendwie so eher als ja okay, die, äh, äh, es ist vielleicht im Trend oder die Allgemeinheit akzeptiert das als lecker. Aber da bin ich so 'ne Person, okay, einmal probiert, hat's mir gefallen, ja oder nein? Da denke ich ja nicht wirklich, äh, dass man zweimal etwas ausprobieren muss oder dreimal sich quasi dazu zwingen muss, ne, etwas zu mögen. Also, da bin ich nicht der v Überzeugung von, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja. Okay. Und würdest du so grundsätzlich alles probieren, egal wie weird oder komisch es ist?
Ja, eigentlich schon. Also, ich habe jetzt natürlich nicht das Interesse, ne, wenn ich jetzt in Thailand bin, dass ich da frittierte Insekten probiere. Ich i ich habe da natürlich auch meine Grenzen, ähm, ich ich habe jetzt zum Beispiel auch Oktopus gegessen, was nicht wirklich was für mich war, das schmeckt jetzt nicht nach irgendetwas. Ich habe das Gefühl, es schmeckt einfach nur nach hartem Pudding so, ähm, schon se relativ komisch. Aber, ähm, ich probiere meistens ja. Solange es jetzt, nicht wie gesagt, Insekten sind, ne? Da probiere ich mich relativ gerne aus und merke dann halt auch oft, ne, dass es w Sachen gibt, die ich ausprobiere, w die ich mir nicht hätte vorstellen können, dass sie mir schmecken und am Ende schmecken sie mir.
<laughs> Mhm. Ja. Jo. Das das kommt, glaube ich, auch öfter, als man denkt. Ähm, wir hatten mal Schnecken tatsächlich, meine Nachbarin hat Schnecken angesammelt. Also, so gehalten im Aquarium zu Hause und, äh, war dann irgendwann die müssen weg und dann habe ich die halt zubereitet für alle und dann haben wir alle Schnecken probiert. Ne, das war crazy, aber auch irgendwie lecker so. Manchmal ist es ganz gut so über so so Grenzen da auch zu gehen.
Ja, also f ich glaube, Schnecken habe ich noch nicht probiert. <chuckles> Ich hätte auch 'n bisschen Angst davor, aber wie gesagt, ich bin 'ne Person, solange es keine Insekten sind. Ich meine Schnecken würde ich sogar auch ausprobieren. Ich habe gehört, die schmecken sehr ähnlich wie so Au Au Austern irgendwo auch, w weil die aus aus aus so 'n Dingens rau ach, keine Ahnung, ich ich weiß nicht, ich denke 'n bisschen bisschen bin ich noch, ähm, ja, was meine Geschmackssinne angeht, da 'n bisschen vorsichtig.
Ja. <giggles> Das ist ja auch vollkommen, okay. Also ich alle alle, mich eingeschlossen, waren auch sehr <chuckles> skeptisch und vorsichtig. Äh, aber na ja, sie sie mussten halt weg, ne? Und dann was machst du dann? Ja, okay, dann essen wir sie. <giggles> Irgendwie war das so der die Stimmung. <laughs> Ähm
<chuckles> Ja. <chuckles>
Ähm, okay, ähm, wo sollte man denn einkaufen oder bestellen, wenn man jetzt so neue Zutaten ausprobieren will, ne? Soll sollte man würdest du dann eher so regional gucken, ne, was was gibt's bei Bauern oder so Spezialläden? Äh, wie versuchst du da so, um die Runden zu kommen?
Ja, um 'ne gute erste Erfahrung zu machen, ne, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel neue Küche ausprobieren will, da würde ich 'n Restaurant empfehlen, dass man guckt nur, okay, wo gibt es im Umkreis von, sagen wir mal jetzt, 50, 60 Kilometer, äh, 'n G Restaurant, was, ähm, diese Küche gut repräsentiert und 'ne gute Bewertung hat. Da achte ich gerne drauf, ne? Hat er ein Stern über 4,5 Sterne bei Google. Ähm, wenn das der Fall ist, dann achte ich halt auch drauf, wie viele Rezensionen das sind, ne? Wenn das jetzt 5 Stück sind, dann gehe ich ja natürlich nicht essen. Äh, vor allem, wenn's darum geht, etwas auszuprobieren. Ansonsten, äh, ja, kann ich natürlich auch 'n Restaurant ausprobieren, was m 4,3 Sterne oder 4,2 Sterne hat. Da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich was neues ausprobieren will, will ich ja 'n ersten guten Eindruck bekommen. Zum Beispiel gibt es, äh, ein uigurisches Restaurant, was schon seit lang äh, ne, die Küche wollte ich allgemein schon seit langem ausprobieren. Und da gibt es 'n gutes Restaurant für äh, in NRW, was auch irgendwie 4.8 Bewertungen hat mit 3.000 Bewertungen, 4.000 Bewertungen. Da habe ich gemeint, okay, ja, da das das kannst du dann wirklich ausprobieren und ist 'ne gute Bewertung, 'ne gute Anzahl an Bewertungen auch. Da habe ich das Restaurant dann für mich ausprobiert und kam dann halt mit der uigurischen Küche in Verbindung und habe gelernt, ja, okay, die machen die Nudeln selbst mit der Hand. Das sind so dickere Nudeln, und die haben sehr schönes, äh, Lammfleisch dazu noch, sehr schöne Soßen, ähnelt hau halt auch wieder der türkischen Kultur oder türkischen Essenskultur und habe da halt 'ne F Geschmack für mich entdeckt, was ich sehr cool fand. Und je ich habe danach halt auch in 'nem anderen uigurischen Restaurant gegessen gehabt, was mir nicht das den gleichen Geschmack gegeben hat. Und hätte ich jetzt vielleicht wirklich dir das da zuerst probiert, hätte ich gesagt, dass uigurisches, äh, Essen nichts für mich ist, und deswegen würde ich das auf jeden Fall als Tipp so quasi weitergeben.
Na ja. Ja. Okay. Klingt stabil. Ja. Mhm. Ja, okay. Also auch wirklich 'n bisschen auf Rezension gucken, äh, schauen, sind das auch genug? Und dann vielleicht trotzdem auch noch mal ein oder 2 Läden ausprobieren, ne? Nicht nur an einem Lä Laden dann festmachen, dass das die Küche ist.
Also bei bei beim Thema, was ich jetzt meinte, dass man ein gutes Restaurant ausprobiert, und das 2. war dann eher so, dass ich einfach nochmal uigurisch essen wollte, aber diesmal keine 60 Kilometer fahren wollte und dann kam das so zustande. Ja, genau.
Ja. Ah, okay, ja. <chuckles> Alles klar, alles klar. Gut, dann, äh, danke ich dir für die vielen Tipps ja, das war 'n sehr schönes Gespräch.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich danke dir auch auf jeden Fall.